Ya anneler böyle, eee, hâlâ, yani, böyle, arada toplanır çay kahve içer dağılırlar. Özellikle yurt dışından akraba yani, halam 1 amcam ve 1 halam hâlâ yurt dışında yaşıyor. Onlar geldiğinde böyle mutlaka, ııı, artık çocu torunların da çocukları oldu. Yani, eee, pardon yeğenlerin de o kardeşlerin de çocukları olmuş oldu. 4 tane de onların çocuğu, 5 oldu dün itibariyle. Eee, <chuckles> evet, evet. Eee, böyle hep birlikte en az 1 akşam, işte, halamda, 1 akşam bizde, 1 akşam amcamda eee g geçirilen böyle cümbüş cemaat sofralar kuruluyor. Eee, benim tarafımdan da dediğin gibi ben şeyin farkında değildim. Eee, mesela çocuklara bizde önce yedirildi, sonra anne babalar kendi kafasına yerdi. Hani, şeyi öğrendim b büyüdükçe, ıs diğer ailelerde önce baba yiyor, kadın ve çocuk sonradan kalanı yiyormuş, eee, ve ama biraz da farkındaydım mesela, eee, şu an bütün kuzenlerim, ben de dâhil kadınlardan bahsediyorum,
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. A! Dün yeni biri mi katıldı aileye? Hımm, ne kadar güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı.
Eee, hepimiz okuduk, ettik ama evlenme noktasında hep böyle bir, eee, soru işaretli kaldık. Çünkü bizim kendi hayat pratiğimizle şahit olduğumuz şeyler çok da bir değildi ve böyle evlenme kararını cidden, eee, çok zor aldık, alıyoruz. Öyle bir etkisi var üzerimizde.
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım, anladım. Aslında biraz da o gelmek istediğim yer, eee, benzer bir s hani, kafamdan geçen soruya sen bir kısım cevap verdin. Bugün, eee, başka seninle, eee, aynı jenerasyondan gelen kız çocuklarını, ımm, belki de sadece kız çocuğu diye de, eee, hani, şey yapmak da şart değil ama genel olarak, eee, bu çocukluğu yaşayıp de yetişkin olmuş bir kadın olarak kendi jenerasyonuna baktığında nasıl farklar görüyorsun ya da o ayrımı, ııı, hissedebiliyor musun birisiyle sohbet ederken bir kadın arkadaşınla, eee, ailesini gözlemlediğinde ya da senin ne kadar farklı, ne kadar, eee, özel bir ailede büyüdüğünü fark edebiliyor musun? Çünkü içindeyken insan aslında, eee, o akışta normal gibi yaşar onu, yani, fark etmez zaten normalin odur.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya bunu Evet.

Şimdi direkt, eee, soruyorum. Önce böyle "çocukluk" deyince çocukluğuna dair hatırladıklarını dinlemek istiyorum ve, eee, çocukluğunun senin şu anki sen olmanda, şu anki ifadende, ııı, nasıl izler bıraktığını, ııı, dinlemek istiyorum senden.
Hı hı. Hı hı. Şöyle: Çocukluk deyince bütün çocukluk fotoğraflarımda da öyle ağzı dolu, kahkaha atan, böyle, çok keyifli, eee, ve gerçekten dünya umurunda değil; öyle bir kız çocuğuydum. Yani, sen sorduğunda aklıma direkt bu geliyor karakter olarak. <chuckles>
<chuckles> <laughs> Ya! Ay! <chuckles> Çok güzel, eee, tam bu tarif ettiğin şeyde Japon çizgi filmleri gözümün önüne geldi. Kocaman gözleri, koskocaman ağzı, böyle, açık, "A!" diye, böyle, dolu dolu kahkahalar atan o tatlı, küçük, böyle, eee, ve yüzleri yusyuvarlak falan, böyle, eee, Japon çizgi film karakterleri gözümün önüne geldi. Peki, eee, seni bu kadar çok mutlu eden, aaa, ııı, hep böyle dolu dolu kahkahalar atmana neden olan, eee, çocukluğundan, ııı, çocukluğunun, eee, ortamından, aileden, belki içinde bulunduğun, eee, evden birazcık bahseder misin? Biraz anlatır mısın?
<chuckles> Evet, evet. <chuckles> <chuckles> Hı hı. Hı hı.